Что важнее: обещания или поступки для доверия?
Ну, вообще, типа, э, обещания, конечно, важны, в принципе, но они должны, конечно, чем-то, м, как-то должны не просто словами быть пустыми, а вообще должны быть там обещанными действиями потом, конечно же, чтобы Для меня вот само доверие- это такой, наверное, мост такой между людьми, э, который именно хотят именно близкими стать, да, именно. Э, которые строятся вот на каких-то там основных там, не знаю, материалах или там на навыках, я не знаю. Э, можно, м сказать, там, это честность, конечно же, в первую очередь, надёжность и вообще, типа, насколько ты доверяешь человеку, то есть это какая-то предсказуемость, да? То, что, м, ты уверен в человеке, что человек не сделает тебе больно, человек не пойдет там к тебе, ну. Если это романтические отношения, то изменять, а если более такое дружеское, что он не предаст, а какое-то там общественно-политическое, это, скорее всего, там, э, сдержит своё слово..
Мгм. Да. Мгм. М, интересно. М. Да. Мгм. Да, ну, то есть получается, что доверие- это какой-то долгосрочный процесс, потому что если ты человека только встретил, даже если он те очень нравится, ты же не знаешь, как он себя поведет в какой-то ситуации.
Мгм. Ну, абсолютно, да. Ну, вообще, как <chuckles> мой моя моя бабушка часто говорила, тк доверие- это когда вот можно там спать спокойно, зная, что тебя вот не предадут, не подведут, да? Поэтому, конечно, абсолютно это строится на, м, строится долго, м, м, не буквально пару дней, возможно, месяц для кого-то, возможно, даже года для некоторых людей, <chuckles> у которых именно какой-то бэкграунд, возможно, то есть, м, фон был такой, что ранняя история, что, возможно, им изменяли или предавали, поэтому, возможно, им намного сложнее как-то доверять людям, да.
Мгм. Да, конечно. Мгм. Мгм. Да. Ну, конечно. А вот как те вообще кажется, обещания, э, они всё-таки, э, важны или же поступки играют ключевую роль? Вот была какая-то у тя ситуация, когда обещание прям было очень таким ценным, важным и что-то хорошее из него вылилось потом?
Мгм. Ну да, конечно, то есть у меня была такая история про обещание, что, м, у меня бабушка, как бы, э, сказать, то есть она была на пороге именно того, чтобы уйти из жизни, э, то есть в скором времени её бы не стало. Поэтому она вот сказала мне, что я буду как-то заботиться именно о своей младшей сестре, э, вот потому что, ну, мама, конечно, она всегда работает, папы нету, поэтому такой, э, брат такой фигуры мужским, который действительно может защищать, там <chuckles> да, конечно. И вот уже прошло где-то 15 лет с этого случая, то есть, а, я до сих пор вот стараюсь, конечно, поддерживать, э, и хотя вот бабушки уже давно нету, да? Э, не пер м, нету, м, кого-то, м, кого перед, э, перед этим человеком я должен как-то, да, обещание как-то должен, <chuckles> да. Да.
Мгм. Да. Мгм. Мгм. Ну, конечно, защитник, да-да-да. Мгм. Да. Мгм. Мгм. Конечно, но раз уже обещание дал, уже всё, куда деваться? Да, интересно. Ну, то есть, получается, ты к своим словам относишься очень серьезно. А вот, э, как тебе кажется, другие люди тоже так к своим обещаниям относятся или ты в основном встречал таких, кто там сказал и потом передумал?
Вот, конечно, да. Мгм. Не. Абсолютн да, абсолютно вот часто встречаются такие люди. И к а, поч я не знаю, почему так? Возможно, время такое, да. Э, был у меня коллега, который вот часто, вот постоянно говорил, вот буквально там тимбилдинги какие-то коллективы происходят, он всегда вот часто говорит там, как он ценит нас, как он всех нас любит, всё такое, да? Но потом вот, э, случилось такое сокращение в команде, и некоторых поувольняли, и потом некоторым там зарплату снизили, в том числе и ему, и вот он таким первым человеком сразу начал как-то перекладывать вину на других, говорить, что вы неправильно работали, из-за этого у нас зарплата упала, всё такое, там. <chuckles> Ну вот. Да, да, э, мгм.
М. Да. Мгм. Мгм. Мгм. Да. Мгм. Ого. Понятно, всех сразу разлюбил быстро. <chuckles> Ну да, а вот как тебе кажется, это что-то от поколения зависит? Вот, например, может, ты замечал, что, не знаю, более старшие люди, они как-то к своим словам относятся внимательнее, а молодые, ну, как бы, сказал, потом передумал.
Окей. Мгм. Ну да, можно сказать, ш э, от возраста, конечно, зависит, я бы сказал, но не полностью. То есть это больше от личного опыта, я сказал я бы сказал. То есть, э, <chuckles> Абсолютно ясно, что там и какой-то шестидесятилетний там профессор может как-то тебя обмануть, ну да, может тебе там пообещать какие-то там, что возьмет тебя куда-то с собой, там там, скажем, олимпиады и всё такое, именно там, э, сделает тебя каким-то там популярным именно участником чего-то, а потом просто уйдет, просто потому, что ему намного, м, проще, как бы сказать, ему лучше будет с другим учеником. В этом случае, конечно, если, э, смотри, если нету никакого, там, э, как сказать, пользы от того, что эт обещание что-то делает, то есть это какая-то именно работа или же, м, именно, ну, обучение, то есть в этом случае, э, м м мне кажется, не совсем им, э, имеет смысл от возраста. А, а вот в семье, конечно, мама, там, папа, они всегда вот стараются, конечно, э, свои обещания, м, держать, как я замечал. У меня не было такого, чтобы мама что-то говорила, а потом делала что-то обратное. Поэтому это больше вот
Мгм. Да. Конечно, да-да-да. Мгм. Мгм. Да. Мгм. Ну да, да. Да. Мгм. Ну да, то есть если мама сказала, значит так и будет, всё правильно.
Мгм. Ну, конечно, да.
Да, слушай, а вот, например, э, ты заметил, что щас многие люди к своим словам относятся не так внимательно, им кажется, что как бы ничего такого там нет, чё-то там пообещать или, не знаю, сказать от души, а потом повернуться и сделать по-другому. Вот если обещание нарушено, и как ты думаешь, есть, э, возможность вернуть вот это доверие и как-то пытаться заново выстроить отношения?
Мгм. Хорошо. Окей. А, да, конечно, есть смысл, то есть, э, ну, конечно, с одной стороны это н важно где, это нарушено, то есть иногда это, возможно, какие-то романтические отношения, и ты как человек, которого там с очень сильно предали или действительно так предали, там, изменили, мне кажется, иногда нет смысла просто стараться возвращать доверие. В этом случае просто вот нужно, как человек, который и предал, он может просто уйти от человека, там, признать, что действительно сделал какую-то непр непоправимую ошибку, да? А человеку, которому там именно изменили, мне кажется, он может просто так, м, бросить человека, ну, из своей жизни, просто чтобы это с чересчур какие-то проблематично будет, то есть это начнутся какие-то проверки телефонов, э, что-то такое, и насколько это человеку нужно.
Мгм. Да, конечно. Мгм. Да. Мгм. Мгм. Да. Ну да, да это, наверное, сложно, как бы, за 1 де там не знаю, день или за 1, прости, взять и, как бы, да, переключиться.
Да. Определенно. Поэтому это зависит от вообще, м, такого. Э, если прям человек реально захотел, скорее всего, нужно какие-то шаги делать к этому, то есть, именно, в первую очередь, конечно, признать ошибку, не просто сказать: "Извини", да? То есть можно, <chuckles> ну, типа: "Извини",- это звучит как сарказм, типа: "Вау, извини",- и что, это типа какой-то пластырь, который всё закроет, что ли? Э, нужно ну, без оправданий еще нужно было. Нужно, потому что вот эта, м, фраза, да, которую говорят щас вот там: "Извини, но". Типа, ну зачем, типа, это бессмысленно, да.
Да. Мгм. Да. Конечно. Мгм. Да, да, да. Ага, не Да. Потому что это перекладывает ответственность сразу на другого человека. Э, ну, вообще я, э, слышала, что есть такая фраза: "Лучшее извинение- это как бы измененное поведение", то есть вот новое твоё поведение в какой-то ситуации- это лучшее всяких слов. Вот как те кажется действительно, то есть мы возвращаемся к тому, с чего начали, что поступки и, э, слова, то есть обещания, да?
Абсолютно. Да. О да, конечно. Мгм. Ага. М. Да, абсолютно, да, то есть, да, м, э, о очень мало, мне кажется, просто извиниться в этом случае. Да, ты даже там можешь искренне так как-то извиниться, но если в будущем никаких изменений после этого не будет, то есть, м. Ну, ладно, давай пример просто <chuckles> сделаем, чтобы, да, не было. Э, девушка, допустим, там, 1 раз было, э, было такое, что говорит парню, что будет возвращаться, м, там до 12, да? И она может там, не знаю, там выпить или просто просто погулять, конечно, там никакой измены не было, предательства, но просто там до 6 утра погуляла, да, можно сказать. Мгм.
Мгм, да-да-да. Мгм. Да. Ну всё, то есть, как бы, обещание не сдержала, даже если ниче там такого не было критичного.
Ну да. Ну да, и в этом случае, конечно, вот, 1 шаг, конечно, такое признание ошибки, а не вот это: "Извини, но я просто выпил". "Извини, но ты, типа, не должен ожидать от меня вот этого". Если ты даешь, конечно, обещание, а потом кто объяснить причины, то есть там, возможно, там девушка, там, я не знаю, как-то выпила, или там просто телефон, зарядка села, что угодно может произойти, то есть можно объяснять всегда причины, не перекладывать, конечно не перекладывать при этом вины абсолютно. И вот это пер первые вот такие 2 шага, наверное, такие, конечно, полезные, но не самые важные, то есть без них можно даже как-то, <chuckles> н ну, они важно, но сложно представить вообще, что это на этом закончится, то есть можно
Мгм. Мгм. Да. Мгм. Да. Мгм. Мгм. Интересно. Ну да. Да, скорее дальше опять последует там что-то.
Вот, нужно именно какой-то план был, да. Конечно, по данной причине нужно, наверное, какой-то конкретный план был иср исправление, да, что в будущем, именно, какое-то обещание должно быть, что в будущем так не будет человек действовать, то есть будет возвращаться вовремя или, типа, держать тебя в курсе каких-то изменений, что-то такое, да? М, и, в принципе, вот, остается просто доказать это на самом деле на деле, конечно, чтобы последовательно это было и долго, а не просто там месяц как-то, э, <chuckles> нормально побыть, н такой как бы честной такой, а потом через, э, 2 месяца это повторяется, и сказать: "Ну, же была, там, я же вш м, держала свои обещания месяц. Что ты т опять начинаешь за свое обратно, да?" Конечно, так не надо.
Мгм. Да. Мгм. Ну да. Мгм. Ну да. Мгм. Ну, то есть получается, что вот разрушить это доверие- это очень быстро, это буквально может быть 1 случай, а вернуть его обратно- это нужно еще постараться.
Мгм. Ой, конечно, да. Это долго, и, наверное, и не все люди, конечно, я понимаю почему, но не хотят этим заниматься, то есть. М, мгм.
Мгм. Ну да. Ну да, это тяжелая работа и над собой, и, как бы, над отношениями. Да, это непросто. А вот скажи, пожалуйста, если это не личные отношения, а, например, что-то на работе. Вот какое-то тоже там предательство, ну, допустим, не прям не глобальное, что там кому-то нож в спину, ну такое, неприятное, вот как как там быть?
Мгм. Окей. Хорошо. Ну, тут тоже, наверное, то же самое можно как-то, э, то есть если я как, м, там работник, да, слишком, ну, э. Мой такой прямой начальник, он называется там тимлидер, да, то есть. Я перед тимлидером так обязан быть таким хорошим работником, просто потому что если я что-то не делаю так, менеджер будет там, <chuckles> э, спрасши спрашивать от моего тимлидера, прямого начальника. Поэтому я должен как бы признать ошибку, конечно же, опять, ну, то есть буквально то же самое, вот опять. Э, я говорю, что я виноват, а, я объясняю какую-то причину, то есть я там, не знаю, в университете остался или там какие-то личностные проблемы происходят, потом, м, предлагаю к конкретный план или просто обещание, то что больше такого не будет, и определенно я вот должен доказывать потом это действием. Мне кажется, это буквально вот на личном опыте скажу, всегда такие шаги, э, именно в любых сферах, то есть будут романтические, дружеские, э, рабочие отношения всегда, мне кажется, одна одинаково работают, да.
Мгм. Да. Мгм. Понятно, мгм. Мгм, ну да. Мгм. Да. Мгм. А вот сколько времени, как те кажется, занимает вот возвращение этого доверия? И есть ли разница между работой и романтическими отношениями? Может быть, там, на работе это быстрее происходит?
Мгм. Ага. Да, абсолютно, мне кажется, на работе намного быстрее проходит, потому что э, мгм, э, потому что работник им именно своего там начальника ты не каждый день видишь, а, то есть, э, у него свои проблемы, и он забывает про тебя. Как бы, ну там, не знаю там. Тот же ребёнок родился, что-то там в школе что-то у него случилось, и действительно неважно, что с тобой произошло, там, а, что ты там как-то предал его, да, на работе. Поэтому, мне кажется, это там пару месяцев или там пару даже недель, и действительно может вернуться доверие, м, если ты начнешь хорошо обратно работать. А уже вот в романтических отношениях, ну, конечно, то тут у меня такого просто опыта не было вообще, что я старался как-то возвращать доверие. М, поэтому я п
Мгм. А почему, как ты думаешь? Ну да. Мгм. Да. Да. Мгм. Мгм. А вот тебе кажется, что там это дольше, да, занимает?
Ну, я предполагаю, что это намного дольше, конечно. То есть что, эм, ты
Мгм. А почему вот только потому, что вы видитесь чаще, или какие-то есть причины?
Ну, смотри, это партнер, с которым ты хочешь буквально прожить всю жизнь, поэтому у тебя на намного выше ожидания, и просто тут нету, наверное, какой-то, м, как сказать, э, такой площади или возможности на ошибки какие-то. Если ты действительно вот хочешь как бы быть с человеком, то, м, тебе и нужно, э, оправдывать свои ожидания. Э, н не бывает так, что там <chuckles> на работе, если там пару раз как-то ошибешься, э, и какой-то тебе warning, то есть какое-то предупреждение дадут, и там тебе 3 предупреждения, да? А. Им именно в отношениях такого не бывает. Если ты предал 1 раз, то, мне кажется, максимум тебе 1, ну, вт второй шанс дадут, а потом, мне кажется, это всегда вот приходится к расставаниям.
Ну да. Да. Мгм. Да. Мгм. Да. Мгм. Ну, то есть ожидание гораздо выше и спрос серьезнее.
Конечно, да, определенно. Из-за этих вещей, конечно, потому что у вас вообще какие-то одинаковые планы на жизнь, и вообще вот эта проблема, то, что именно личная проблема, то есть заставляет тебя как-то очень сильно, может повлиять на твою жизнь. М, поэтому и, конечно, намного больше спрос. Мгм.
Да, интересно. Мгм. Да. Ну, с другой стороны, если есть планы, например, жить дальше вместе всю жизнь, то таких ситуаций, наверно, будет 1 000 000, значит, надо придумать, как с ними справляться. Не бывает такого, что все прям идеально друг другу подходят, нет?
Окей. Ну да. Ну, конечно, ну, можно, конечно, просто подобрать человека, который подходит. То есть, э, там Ладно, пт на примере там какого-то ре супер ревнивого человека: ему нет смысла какую-то девушку взять себе в отношения, которая вот любит действительно вот погулять, м. Погулять- это это нормально. Любая, ну, конечно, там молодые лю девушки, они хотят, конечно, со своими подругами время провести, но в этом случае ты, если такой ревнивый, то можешь подобрать себе человека. Ну, <chuckles> конечно, поэтому нужно к этому подходить как-то с пониманием и к к тщательно выбирать. Если ты выбираешь, конечно, человека на всю жизнь, то ты про абсолютно тут невозможно как-то одного случайного прохожего выбрать, поэтому, если не хочешь как-то, <chuckles> э, страдать из-за того, что, м, с доверием проблемы, просто выбирай намного приятного персонажа, а точней, э, партнера к себе.
Ну да. Мгм. Мгм. Да-да-да. Мгм. Мгм. То да, ищи, кому спокойней, да. Да. Мгм. Да. Конечно. Правильно. Хороший хороший совет. Если бы так еще всё работало в жизни, вообще было бы замечательно. Да. Ой, спасибо тебе, рада была с тобой поболтать.
Ну конечно. <laughs> Ну да. <chuckles> Тут сложновато. Мгм. Спасибо тебе действительно тоже за вопросы. Было интересно. Пока-пока.
Пока.